Eu também acho, eu concordo com isso. Mas aí, essa nova vizinha, eu fui, tiv tive que avisar para ela que eu estava com infiltração aqui em casa, né, e que o meu vizinho de cima já tinha chamado, aí, os fiscais, e enfim, pra analisar e tinham comprovado que essa infiltração vinha vinha desse desse apartamento. Aí eu fui falar pra ela: "Olha, aconteceu isso". Aí ela: "O quê? O quê?" Eu falei: "Não, mas todo mundo tem seguro, você tem seguro?" Ela falou: "Não, não tenho seguro". Falei: "Não tem seguro?" <chuckles> Aí chamei o vizinho, eu falei assim apertei que ele é de porta com ela, né, chamei o vizinho para explicar. De repente, tô explicando pra menina, ele entra pra pegar alguma coisa, ela desmaia no meu braço.
Uhum. Hum. Hum. Nigi Aham. <gasps> Nossa, como assim? <laughs>
Ela desmaiou, eu nunca tinha passado por isso na minha vida, parecia uma pedra caindo, assim. Mas
Nossa! E que você fez na hora? Você ficou sem reação?
Eu gritei, eu gritei o vizinho: "Me ajuda, me ajuda". Fui arrastando ela pra sala da da casa dela, abanando ela, ela estava meio que aí ele foi fazer lá, os primeiros socorros, o vizinho, porque eu fiquei sem reação. Eu fui ligar para o bombeiro, né, pra emergência. Aí eu liguei para o bombeiro, o bombeiro veio, aí levou ela para o hospital, fez os exames, depois ela ficou bem. Ela falou que sempre tem esse problema de a pressão dela cai quando ela ficar nervosa.
Nossa. Uhum. Aham. Hum.
E depois foi tudo solucionado, ela solucionou, aqui, o teto da minha cozinha. Não sei se foi ela que pagou ou se foi a vizinha anterior. Provavelmente foi a anterior, porque já era um problema passado, né.
<chuckles> Hum. Já era um problema no passado. Nossa, mas que perrengue, hein, <chuckles> imagina. Um susto. Isso nunca tinha passado algo do tipo, assim, alguém desmaiar na sua frente, algum algo do tipo, assim. Nossa, foi realmente um susto, né, e, com certeza, pra uma pessoa que tá ali, né, é um susto imenso. E você acha que existe uma diferença cultural, talvez, quando você tinha a vizinhança do Brasil pra uma vizinhança de Portugal, que nem você diz que mudou pra Portugal? Você acha que existe essa diferença ou você acha que depende muito de pessoa pra pessoa?
Sim. Nossa senhora, imagina. Nunca. Nunca. Foi. Uhum.